Hello. Magandang tanghali, kamusta naman ang araw mo?
Okey naman ako, ikaw?
Mabuti naman, ano, medyo nagpapahinga lang ako ngayon at buti nalang may oras, pero gusto sana kitang tanungin, 'no, sa tingin mo ba nakakasama ang pagkain ng instant noodles sa araw-araw?
Yes. Hmm. <sniffs> Mhm, ahap sa tingin ko oo, pero siguro kung lagi mong kinakain, like araw-araw, oo, um, kasi wala siyang nutrisyon, eh, ano, lang siya, eh, starchy may konting seasoning. Yun nga lang talaga naka mabubusog ka dun dahil nga starchy siya, ta pang laman na tyan, um, tapos yun may sa savory siya, so, yung panlasa mo talagang ma-sasatisfy. Dagdagan mo pa ng itlog na nilaga or, ano, tapos pandesal, okay na siya, para sakin pero oo nakakasama siya kung aaraw-arawin mo, ikaw? Ano sa tingin mo yan?
Mhm. Mm. Ah. Oo nga. Mm. Mhm, tama. Ayun. Oo. Oo, sa tingin ko ma nakakasama talaga 'pag araw-araw kasi 'di ba sabi nga nila 'pag sobra masama kahit anong sobra. Oo, kaya pero sa karanasan ko 'yun nga, eh, ang sarap niya sa lalo na sa agahan 'no? Ah, naalala ko 'yun, eh, 'pag bibili ka ng, ah, is ah, instant noodles tapos nga papartneran mo ng pandesal naku, sobrang sarap yung isasawaw mo yung tinapay sa sabaw 'di ba, ng noodles. Mm. Mm.
Mm. Totoo. Mm. Ay teka, instant noodles nga 'no, although ang nasa isip ko is pansit canton, instant, pero
Oo, parehas din naman, oo, instant noodles din yun, eh. Madami ng mga produkto ngayon. Oo, sa tingin ko parehas lang naman sila, oo. Pero 'yun nga, ang sarap niyang ano 'no, ah, sa agahan kasi lalo na kung nagmamadali ka, wala kang panahon na magluto talaga ng sinangag o kaya ng mga ulam, 'di ba? Madali lang talaga siyang ano, mainit na tubig lang, eh, 'di ba ta's mga ilang minuto okey na. Ta's bili ka na lang ng pandesal sa naglalako, okey na, na mayro'n ka ng agahan na masarap, hmm.
sabagay stir-fried ang dating 'no. Pero may Oo nga. Nagmamadali ka. Ang dali lang, oo. Mm. Kaya nga. Dati 'kala mo parang mas na-e-enjoy natin, eh, 'no. Pero ayan nga, sa ano sa tingin mo ang mga posibleng epekto ng pagkain ng instant noodles araw-araw sa kalusugan natin?
Hmm. Hmm, sa tingin ko kasi pag binasa mo yung mga ingredients niya, ano, yung mga sangkap niya sa likod. Parang mataas siya sa asin, sa salt content kaya alam naman natin na pag nasobrahan ka ng asin ang daming pwedeng maging problema sa katawan, pwede kang magkasakit sa bato, 'di ba? Pwede kang, ah, tumaba, kasi yung pag, 'di ba? Pag maalat yung, ano, maalat yung kinakain mo yung katawan, mag-iipon siya ng tubig para mabalanse yung, ah, salt content nga na tinatawag nila sa katawan mo, kaya yun mas madami kang tubig sa katawan mas malaki yung, ano mo, mas mabigat ka, mas mataba ka kaya, mm, sa tingin ko talaga masama yung, ano, pag sobra sobra yung kain mo ng instant noodles o kaya nung mga pansit canton, basta yung mga instant oo. Ikaw sa tingin mo may madadagdag ka pa ba sa mga posibleng maging epekto nito? Mhm.
Yes, uh-huh. Ay oo. Totoo yan. <chuckles> Mhm. Okey. Taba, yan. Mm. Totoo yan, oo. Kaya nga. Agree, agree ako. Hmm. Mm. Oo, oo, ano, ganito, totoo yun, 'no, maalat siya at tsaka dun din yung starch niya na content, na actually ang starch nagiging pag na breakdown siya
Mm.
Pansinin mo, pag kumain ka ng pansit canton, ano, kaya medyo yun lang ang kinain mo walang tinapay, walang ano, mabilis kang magutom. Um, kasi mabilis siyang ma-breakdown, okey sige medyo mag-e-expand sa tiyan mo 'yong 'yong noodles, so, parang busog ka na agad. Pero pansin mo wala pa mga 2 hours gutom ka na ulit, so, parang nandoon 'yong cycle na ang dami mong kakainin in the day, so, sa ganong paraan na
Oo. Ah. Mhm. Oo nga.
Papataba ka ng iyong habit na pagkain no'n kasi mas nagki-crave ka ng mas sus kasi siyempre yung sustansiya ng ating ating ah, katawan eh 'no ang bodily system natin alam niyang pagkulang siya sa nutrisyon, eh. So ang sinisignal niya sa iyong stomach, sa utak mo is gutom ka na. So yun, at tsaka yun yung ah, asin nga ah, na pwedeng magdulot ng katabaan, ito lang 'no, medyo health tip o health ano lang to truth, hindi talaga asin ang nagco-cost ng sakit sa bato.
Mhm. Tama, tama. Mm. Tama, tama. Mm. Mm. Sige sige. Hmm. Ano ano yan?
Yung tinatawag na kidney stone, ano catalyst para lang siyang isang pangyayari na nakakapag-induce. Pero ang totoong nakakapagbigay ng kidney stone ay green na gulay, mga kangkong kasi kasi sila yung may oxalate yung mga green na gulay ay may oxalate, Calcium oxalate ang komposisyon ng bato.
Oh. Hmm, 'pag sobra. Okey, okey. Ng kidney stone? Oo, yun diba yun yung nabubuo tas masakit kailangan yung minsan kailangan mo talagang mag ano ng gamot para matunaw siya. Oo, para para lumabas. Oo masakit daw yun eh.
Ayan. Yes. Ah, oo kailangan mong or kailangan mong magpa-stent or yung surgery. Ayun so ayun lang ang sabi ko sa asin siyempre kapag na-dehydrate ka alam mo na yung EA mo ma-co-concentrate so kung meron siyang oxalate mas mabilis siyang ma-concentrate, 'yon lang. Okey ito naman tanong ko sa sa sa mga pagkakataon sa mga pagkakataon bakit kaya maraming tao ang iyon tumatangkilik ng instant Pansit Canton noodles kahit alam nilang maghi hindi talaga to healthy?
Ah, Oo. Mm. Mm. Yun nga eh. Tama, tama. Hmm. Ah, sige, sige. Hmm. Oo, ang siguro ang unang-unang rason diyan kung bakit marami talaga 'yung tumatangkilik sa instant noodles o kaya sa mga instant pansit canton, dahil sa presyo. 'Yun talaga ang isa sa mga pinakamahalagang ano diyan factor, oo, kasi mura lang siya. Tapos ah, oo. Ay, hindi oo, ah, mas mababa yata sa ₱20 'yung ano 'yung kasalo na pansit canton, alam ko nga ₱18 o kaya ₱19, mga gano'n. Ayon nga, mura lang siya tapos, 'di ba, mabibili mo kahit saan? 'Di ba, kahit sa sari-sari store, 'di ba, mabibili mo 'yon. Mm, kaya yung availability nga, tapos 'yung presyo yun talaga. Oo, 'tas yun idagdag mo na din 'yung masarap, 'di ba, masarap sa panlasa ng mga Pilipino. Mm.
Mm. Mura, mura talaga siya, eh, 'no? Magkano na ba yung isang kasalo ngayon? Parang P25 yan. <chuckles> Mm, mm, sige. Kaya Oo, nga. Tama yun, 'no, so kung Yes, oo, 'tsaka ayun. Sato satisfacto satisfying siya sa panlasa, nabubusog ka, mura, ano pa bang
Na mm, mas madaling ano, madaling gawin, 'di ba? Madaling ihanda. Oh, 'di ba, ma mabilisan lang, 'di ba. Mm. Isipin mo kung tatlumpung minuto lang 'yung break mo o kaya ,'di ba, nakikita natin 'yan sa mga nag-ko-construction minsan, 'di ba, sandaling-sandali lang 'yung pahinga, nilang 'yon papapaluto lang sila ng pansit canton 'tas kakainin nila, 'tas trabaho na ulit. 'Di ba, gano'n eh, ang mabilis lang. Mm.
'Di prepare yes madaling ihanda, wow, totoo 'yan, totoo 'yan. Kaya lang yu Mhm. Mhm, pero alam mo naisip ko lang, 'no, 'yung ano, 'yung, ah, sa mga computer shop.
Mm. Ah.
Yung mga naglalaro, naalala ko lang, da hindi na sila napapaluto na lang ng pan al alam mo ba yun, yung ganong klaseng ano yung mga nagla naglalaro sa computer shop ta's mayrong alo at at the same time 'yong shop is 'yon nag may merie-merienda. So kasama do'n pansit canton, so lulutuan ka nila. Sus
Oh. Parang nabalitaan ko nga yun dati. Mm. Mm. <chuckles> Alam mo may karanasan akong ganiyan dati 'no kasi nung kolehiyo nakatira ako sa dorm. Ah, siyempre sa dorm wala ka namang sariling kusina, 'di ba, kaya ang pagkain mo madalas lumalabas ka para kumain, oo. Pero yung ano namin yung oo, yung landlady namin nun, ayun nag sinasabi niya, "Oh 'pag gusto niyo magpaluto ng pansit canton sabihin niyo lang." <giggles> Yun, nagpapaluto kami ng pansit canton minsan 'pag hapon bago pa ano, bago pa kumain ng ano, yun nga lang, 'pag hapon ka kumain, medyo yung dinner mo, yung hapunan mo made-delay kaya medyo oo nga, anong ano na kakain, late na talaga, oo. Kasi mabigat din siya, eh, mm.
Mm. Oo no, oo madalas. Yes, para ka lang bed spacer ganon. Hmm. <chuckles> Okey. Ka kasi may yes, um. Made-delay, oo. At saka Oo nga ano. Totoo yan, 'saka ito pa napansin ko 'no sa pagkain ko ng pansit canton, yung appetite mo talagang naiiba, parang gutom ka na at the same time hin ayaw mo kumain. May ganon siya sa'kin, ha, yun ang epekto sa'kin non. May yung tiyan mo kumakaalam siya pero wala kang mood, wala ka pa sa mood kumain for some reason pero, ayun totoo pero yun yung sinabi mo 'no sa dorm niyo, na kakatuwa lang din at least ayun nga tingnan niyo meron kayong option na ganon.
Mm. Hmm. Ah, okey, oo, oo. Mm. Tama, tama. Yun yun yung merienda namin sa hapon, eh, oo. <chuckles> Pero ano, may mga alternatibo ka ba o kilala kang mas masustansyang puwedeng ipalit sa instant noodles? Sa tingin mo meron ba? Parang wala kasi na ganun lang kabilis, eh.
Mm, kaya Wow. Hmm. Ganun kabilis ano. Siguro dadaanan natin yun sa tinapay. Like yung mga pan de coco ganiyan, na sabihin nating mas matutu tutuusin mas masustansya siya kasi, tinapay siya, baked siya. Tapos kung ano man, although hindi ko alam kung talagang coco or whatever kung ano yung laman nung pan de coco, ganiyan. Ayan yung mga ganon siguro, siguro mas ma mga 3 piraso ta's bili ka ng magkape ka na lang kahit instant coffee siguro, para nga maib althou gh siguro ano na lang ayun itlog
Mm. Mm. Ah. Oo. Mm, mm. Oo. Oo.
mag-tuyo ka, I guess. Ah, kung ma kumakain ka ng tuyo. Um, yung ginagawa namin diyan ito lang share ko lang, so tuyo, prito ka tuyo. Um, ta's yung pinagprituan mo ng tuyo, dun ka magprito ng itlog.
Hmm, mm, oo, sa umaga no, oh, puwede. Oo, sige. Hmm. Okey, okey.
Mm, hindi mo na kailangang lagyan ng asin, <chuckles> 'yong itlog maalat na siya, although 'yon, maalat din siya, um, pe pero at least 'yon, fish pa rin naman siya 'di ba, at, ah, may itlog ka, tas kanin ang kakainin mo, hindi starch na tulad no'ng processed ayun 'yon so na at least naiwasan mo 'yong processed na pagkain sa instant noodle. Ikaw, ano bang marerekomenda mo na
O, maalat na, oo, tama, tama. <chuckles> Oo. Mm. Mm, tama, tama. Oh. 'Yun nga, eh, wala na din akong siguro ngayo tinapay na lang, 'yong mga gano'n kasi 'pag kumain ka lang ng mga biscuit, 'di ba, parang hindi talaga sapat, pat 'pag lalo na kung matanda ka na. Siguro kung bata ka pa, okey lang. Pero kung matanda ka na o kaya nagtatrabaho ka na, 'di ba, medyo hindi na p hindi na sapat 'yong biscuit lang ng kakainin mo para ng mabilisan, oo.
Mm. Yes, pande Oo nga, eh, iniisip ko kasi kung kung mga silog medyo mahal, eh, ng umaabot sila ng mga ₱80, ₱90, 'yong mga silog kung bibili ka, 'di ba?
Mm, 'tsaka ano na din talaga 'yon, 'di ba, ah, 1 na siyang meal talaga kaya medyo ano ka na, eh, hindi 'yon ma 'tsaka kung bibili ka talaga no'n na hindi 'yon mabilis kasi 'di ba, 'yon, hindi instant kagaya ng instant noodles, oo. <chuckles> Oo.
Oo, meal siya. Bibilhin Hindi siya mabilis, yes. Instant 'no, nga 'no? Iniisip ko nga, ano kayang Oo nga 'no? Wala akong maisip kundi instant
Wala na eh, wala na eh.
Instant noodles, hmm.
Oo, siguro maghanap-hanap ka nalang nung ano, minsan yung mga nagbebenta ng nilagang mais, yun siguro healthy yun 'tsaka nag kasi oo, kung may mga gano'n sa lugar n'yo. Pwede 'yun, gano'n nalang 'yung kainin mo imbes na instant, pero bihira kasi 'yun, eh, minsan, ah, sasadyain mo pa yung lugar, 'di ba? Para makabili ka ng ganyan.
Ah, yes, oo, may mga naglalako nang mga gano'n pwede. Mm. Totoo although di dito sa 'min ma-share ko lang, sa itong neighborhood namin, neighborhood talaga siya, so, hiwalay siya sa sa mga convi mga tawag dito, business sa business center or business ano, so, medyo malayo, nasa mga 1.5 kilometers away
Ang hirap. Mm. Mhm. Ah, oo, pupunta ka pa talaga do'n? Mm. Mm.
nandun 'yung parang business center, mga ano kung ano-anong ano, pero meron kaming main road, so, 'yung main road and then nakakabit nakakabit, lahat ng mga side street, so, mga side street dito sa 'min, isa sa'ming 'tapos para siya talagang dock na gano'n, pero along that sa alo along that main road nandiyan 'yung mga kainan din. May mga kain para na nga siyang Paranaque gano'n, para siyang Paranque dito sa amin.
Nandun, nandun yung mga pagkain. Ah. Iyon, na ay, ah. Mm. Ayos 'yan mas maganda daw 'pag ano, na nandun na sa isang lugar para mamimili ka na lang, 'di ba? <laughs>
Oo, pero dito dinadaanan kami ng mga ayan, saging, minsan, kakanin 'pag umaga, taho, dumadaan sila dito, maririnig mo sila, ayon, taho, siguro I would yu yun ang gagawin ko taho tapos siguro, oo at pandesal 'tsaka cake cheese, yun lang pwede na siguro sa akin yun. Hmm, mas ano siya sige.
Mm. Okey. Ah, sa umaga, oo. Tama, tama, oo. Pero matanong lang kita, ano, nasubukan mo na ba yung mga parang imported na instant noodles? Yung mga mas mahal? Hmm, okey.
Hindi ko gusto yung lasa, sorry. Hindi ko bumi ayun pumunta kami sa S&R ba yun? Saan ba yun? Ay, sorry, sa Landers. So, kumuha bumili kami dun ng, siyempre, authentic yun, 'di ba? Na talagang makikita mo naman yung noodles nila, yung packaging. Um, yung mahilig ako dun sa seafood, eh, so, yung seafood, bili ako nun tatlo, bili bumili kami 3 o 4, whatever. Siyempre, oo, sa susunod na mag-crave ako ng noodles, ba instant noodles yung may sabaw, hmm, ang ano niya, ang dami niyang 'yon, yung mga rekado, mas marami, considerably, compared sa nababa nabibili mo sa supermarket. Pero yung lasa niya hindi ko gusto, um, mas gusto ko 'yung creamy seafood ng ,ah, atin, <chuckles> yung maliliit. Nissin, gusto ko yun. Ikaw ano bang ano ba sa'yo, trip mo ba yon? Ako hindi masyado.
Oo, oo. Mm. Mm, mm. Oo. Mm, tama, tama. Ah, okey. Oo ng Nissin, oo tama, tama. Oo, yung sa akin, hindi ko gusto yung mga Korean na noodles, kasi parang oo, hindi ko ma hindi, hindi din kasi ako mahilig sa maanghang. Oo yung pula, 'di ko alam kung ano nga pangalan niya, hindi ko masyadong gusto yo'n. Pero yung 'pag yung ano, talaga pag may kakilala ako na pumupunta ng Japan, 'yan, 'tas 'pag uuwi sila may nagbaba nagpapasalubong sila ng mga nissin cup. Talaga yung, 'di ba, alam naman natin Nissin galing talaga sa Japan yung original, 'di ba? Kaya yun ang laki nung pagkakaiba, parang ang dami masyado ng sahog, oo, tapos yung, ah, noodles niya mas masarap, pero yun nga, oo, yung lasa okey naman, parang halos parehas lang din nung nasa Pilipinas. Mm.
Yung maaanghang? Naku. Ah, ah, oo. Ayoko rin no'n, eh. Ah, papabili. Okey. Hmm, yes, yes, ah. Dami, 'di ba? Pero yung lasa gusto mo? Ah, gano'n pareha magkaiba tayo hindi siguro lang hindi paano ba ni kasi yun yung nissin white, na para siyang styro karton, gano'n ang dating hindi siya yung plastic, so gano'n ah, malalaman mo kung authentic siya or original na hindi ko nagustuhan for some reason. Hmm, hindi ko alam, mga panlasa, pero ako rin ayoko ng may mga pula mapula. Ay, nakara nakatikim ka na ba nung buldak? Yung dilaw.
Mm. Oo, oo. Tama, tama, tama. Hmm, bakit kaya ano? <chuckles> Sabagay kanya-kanya lang naman nang panlasa 'yan, eh, 'no. <chuckles> Oo. Oo. Oo, hindi ko din gusto.
Ang anghang grabe, hindi hindi ko kinain pinamig
'Yon nga, eh. 'Di ko alam kung bakit ano, eh, kung bakit gusto ng mga tao ng masyadong maanghang, kasi 'di ba pag masyado ng maanghang hindi mo na na-e-enjoy 'yong pagkain 'di ba parang 'yon nga, hindi ko alam yung parang tagaktak na 'yong pawis mo, 'di ba, parang hindi na hindi na masaya. <laughs> Ayun ano.
Sobrang anghang 'no? Hindi mo naman na-e-enjoy nila, ibig sabihin. <chuckles> Siguro 'yong experience, 'yon 'yong gusto nila. Hindi not necessarily 'yong I think 'yon na nga, ex gus gusto nila. Ako kasi gusto ko rin naman ng maanghang, pero hindi 'yong sobrang anghang. Ang problema kasi sa'kin 'pag kumakain ako ng maanghang, kapag ni-number 2 ko na siya, hindi masarap 'yong feeling, ayoko, oo. So, umiiwas ako as much as possible sa maaanghang dahil 'don, hindi dahil hindi ko kaya 'yong anghang kung 'di ayoko no'ng after <laughs> 'pag ano na, 'yon na, kailangan mo ng i let go. Kaya nga.
Mm. Mm. Hmm, oo nga, tama, tama, tama. Hmm nga, eh. <laughs> Ay, naku. Sarap talaga, eh. Medyo dahil nga dito sa kwentuhan natin na nagugutom tuloy ako, parang gusto kong kumain ng instant nood Oh, lalo na't ngayon medyo maulan 'di ba 'yong panahon kaya parang ang sarap mag-noodles ngayon, subukan ko nga maghanap baka meron pa 'ko dito. <laughs> Oo, si oo, si oo sige. Oo nga, maraming salamat do'n sa panahon mo, ah. Sige, sige.
'Yong pancit canton. <sniffs> Yes. Meron 'yan. O si 'yon na nga, sige kung gutom ka na go, usap tayo sa susunod. Ne thank you, thank you.